Aham, isso é importante, também, uma coisa hoje em dia que é muito importante é é credibilidade e confiança, né. Porque cada dia é mais difícil confiar nas pessoas, né?
Eu costumo. Exato, e as pessoas ficam lá querendo inven imagina, você vai pra uma pra uma reunião dessa de de feedback, aí você fica querendo inventar desculpas, as pessoas te pegam no pulo. Cara, ela veio com milhares de argumentos pra mim, mas depois que eu falei toda a verdade que ela sabia, que que ela ia falar? Eu não inventei nada, não tinha o que ela falar, porque tudo que eu falei era o real. Ela falou assim: "Não, então você não vai vender ou então eu vou te mandar embora, ou então, você vai ser desligado daqui", eu ia falar simplesmente para ela: "Tudo bem".
Nada, hã. Aham. Tá bom.

Aham, que você vai estar vendendo um produto que era ruim ainda tinha que falar pra pessoa: "Não, mas você vai é uma fatura separadinha, né". <chuckles>
E a Ola Exato, e automaticamente o cara fala assim: "Não, mas se é na mesma fatura, não faz parte do meu pacote. Você tá me enganando", já quantas vezes aconteceu. Eh, então, assim, aí direto eu era chamado pra prestar esclarecimentos já ao setor de qualidade. <laughs>
Claro. Hã. <laughs> E aí como é que era? Tipo, eles puxavam muito sua orelha: "Não tem que falar", "Não pode e tal"?
Então, e